うーん、そうですね、もうちょっと貯金、やっぱ自分はその欲求というか、あの、やっぱ、月に1回旅行に行ったりとか、あの
はい。はい。 ああ、んよ月にいっかい旅行行かれるんですね。うーん。
そうですね、ま、旅行はそんなに遠くまで行かないこともあるんですけど、あの、まあ、近場で、釣りが趣味なので。うん、泊まりで釣りに行ったりとか
はい。 ああ、なるほど、なるほあ、釣りを兼ねた、ししかんた旅行なんね。うーん。
あ、そうですね。それがあったりとか、まあ、温泉？あの、旅行に行ったりとか、まあ、年に1、2回ぐらいは海外とか行きたいなっていうので、行ったりもしてるので
あ、はい。 うーん。
なかなかね、こう、あとは、ま、外食？が最近忙しくて多くて。
はい、どいう はい、どんな外食はその、なんか、最低限の普通のなんか、安めのところ行かれるんすか？それともなんかもうちょっとなんえすかね、レスレストラン的なちょっと、うん。
はい、そこでも ああ。
ちょっとお高いところとかを
そうですよね
行かれる感じですか？
そういう意味で言えば、あの、ま、確かに、ええと、うん、そんなに別に一般的なこう、なんていうんすか、ファミリーレストラン？
はい。 うんうんうんうん、ま、てし定食屋、ファミレスや定食屋みたいな感じですかね。
あ、そうす。ファミレスも行きますし、そうですね、だいたい週に1回ぐらいは、あの、お寿司が大好きなんですね。
はい。 ああ、なるほど、なろ。
あ、はい、で、お寿司を食べに行ったりとかはあります。ただまあ、お寿司って言っても、あの、安い方も、うん、回る方もありますし、あの、握って提供してくれるところもあるんですけど、そんなに、あの、なんか高級お寿司屋さんみたいなところではない。
うん。 回る方ですか？ うん。 はい。 ああ、あ、握る方もそんなに、なんか超高級じゃなくて、ちょっと町の握ってくれるお寿司屋さんみたいなんすかね。うん、はい。
うん。 あ、そうです、そう。近くにあるところなんで、そんなに高くはないですね。
うんうんうん、なろなろ、はい。えふ結構毎食、ま、夕食はそういった外食されてる感じですかね？基本的に。

ああ、なるほど。確かになんか、うん、自分の趣味に対してそれをリストアップして、それに対していくら使ってたのかここはもうちょっと削減みたいな、その、見える化していくっていうのは、一つ大きな、なんか改善策になりそうですね。
はい。 はい。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 うん、も、事業されてるので、うん、お仕事だとそういうこともしっかりチェックするじゃないですか、ちょちょっとそれを、ちょっと趣味の方にもちょっと適用して、で、ちょっとなんか味気ないかもしれないんですけど、まあ、ちょっと貯金を捻出しないといけない、もく大きな目標があるんで、な、ちょちょっとそこをなんとか乗り越えて、ま、作ってみるっていうのも、うーん、ありな気もしますね。
うーん。 そうですね。はい。 うん、うん。 はい。 なるほどですね。まあ、確かにそう考えると、あの、目標ってゆったんですけど、目標もこうなんとなくで別に期限を設けたりとか
はい。 はい。 ああ、すあ、そ、されてなかったんですね、うん、うーん。
うん、いくらとかっていうのは明確にはしてなかったので、やっぱりそこも洗い直す必要がありそうですね。
はい。はい、あ、うーん、そうですよね、なんかおうちを買うのでも、この年までに、ん、これくらいのもの買おうという、ね、あった方が絶対に、うーん、モチベも上がりますよね。
そうですよね。やっぱ目標ってこう、大まかよりは何ヶ月目にこのぐらいみたいなのが、ちょっとでも細かく決まってた方がいいんですかね？
はい。 うんうんうん、あ、そうですね。おねね、最終目標と、その、ちゅうくそうのように、中間目標大事です。うん、大事ですね。
うーん。